А, да, конечно, в таких ситуациях, когда уже всё перепробовано, ничего не работает, конечно, самостоятельно назначать себе снотворные какие-то- это может быть ошибкой, потому что может повлечь за собой какие-то последствия, побочные эффекты. Так что, конечно, наиболее, м, правильным и разумным будет обратиться к врачу, к специалисту. Есть даже специальные врачи-сомнологи, которые занимаются конкретно проблемами со сном. Ам, то есть они могут помочь. И, конечно, если у человека проблема связана с хроническим стрессом, то тут можно ещё попробовать обратиться к психологу, разобрать проблему, выяснить, чем она вызвана, и тогда сон восстановится сам собой.
Мгм. Ну, конечно. Н-да, да-да-да. М. Мгм. Но а как ты посоветуешь, сначала идти, вот, всё-таки к специалисту-сомнологу, а потом, а, в г к психологу, к психотерапевту или начинать с психотерапевта?
Ну, здесь важно понимать, с чем именно связана бессонница. Если у человека в целом какого-то особо стресса нет, тогда лучше идти сразу к сомнологу, потому что, ну, ему нечего будет как будто бы с психологом и обсуждать. А если всё-таки проблема какая-то такой психологического характера, то можно обсудить, э, именно с психологом, найти выход из ситуации, как-то принять проблему, ну, и в зависимости от того, у кого что. И тогда, м, он успокоится, и, скорее всего, сон тоже наладится.
Мгм. Ага, ага. Ну да, да. Мгм. А вот ты и не пробовала, например, перед сном, ну, вот, например, читать, не смотреть телефон, да? Ну да, я поняла, что ты убираешь телефон. Но вот книга, по-твоему, она, э, помогает засыпанию или, наоборот, препятствует ему?
Да. О, я считаю, что книга- это всё-таки хороший такой источник, чтобы отдохнуть, а чтобы расслабиться. Но здесь, конечно, важно понимать, что за книга. Если это ужастик какой-то, то, ну, <chuckles> человек как бы вряд ли у заснёт, он будет потом кошмары смотреть, и тоже такое. А, ну, мне кажется, здесь вот хорошо, кстати, работает там на такая вот, э, схема: если есть ребёнок, то, а, перед сном почитать ему сказку. А, то есть, э, с э
Мгм. Ну да, <laughs> да. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Да, бывает иногда так, что мама засыпает, а ребёнок- нет. <laughs>
Да. <laughs> Это точно. Ну, то есть, сказки всё равно как-то окунают, а, в, э, мир волшебства, во что-то доброе. То есть, э, всем хорошо, все успокаиваются, в идеале, конечно, и засыпают.
Мгм, мгм.